Ơ, bạn ơi, mình đang có một cái chuyện nó khá là buồn mà mình cũng khá là, kiểu, bị tụt cảm xúc á. Thì nói chung là dạo gần đây nha, cái mối quan hệ của mình với lại người yêu của mình á, nó hông có được tốt cho lắm, thì nói chung là tự nhiên càng ngày á, mình cảm thấy là cái mối quan hệ của tụi mình nó càng lạnh nhạt dần đi á. Nó có nghĩa là nó nó hông còn như ban đầu nữa và mình đang bắt đầu hoài nghi về mọi thứ, có nghĩa là mình không biết là, à, do mình sai hay là do anh người yêu mình sai, hay là do cả tụi mình đều sai á bạn. Nói chung là mình mình rất là bứt rứt và mình không biết là phải phải làm như thế nào hết, tại vì tụi mình từng rất là, kiểu, yêu nhau và từng rất là vui vẻ khi mà gặp nhau á bạn, mà cái xong dạo gần đây, kiểu, cảm giác như là, kiểu, đi làm chấm công vậy á. Kiểu giống như mỗi lần hẹn hò là cứ phải, ơ, nó là một cái nhiệm vụ thôi, chứ hổng còn có một cái cảm xúc gì vui vẻ như như lúc mới quen nhau, lúc mới yêu nhau vậy á bạn. Cho nên là tự nhiên mình cảm thấy là hông biết là cái vấn đề nó đang nằm ở đâu, rồi bây giờ mình có nên sửa chữa nó hông hay là, kiểu, tụi mình nên dừng lại, hay là đây là một cái dấu hiệu để cho cái mối quan hệ của mình đã đến hồi kết rồi đó. Đó, nói chung là mình đang rất là bối rối với rất là nhiều cái suy nghĩ trong đầu luôn và mình thực sự là mình không biết phải làm gì hết á. Mình chắc là mình nhờ bạn cho mình một vài lời khuyên đi, chứ mình thật sự là mình mình hết cách rồi đó bạn.
Ừm, sao bạn? Ây chà! Ừm. À, vậy hả bạn? Ừm. Ừm. Rồi, thì, ờ, chắc là cái chuyện này nó đang khiến bạn áp lực rất là nhiều, đúng hông? Thì, ờ, ờm, để mà mình có thể hiểu rõ hơn được cái bối cảnh á, thì, ờ, bạn cho mình, ờ, hỏi thêm một, ờ, một chút xíu nha, là cái tình trạng này nè, theo như trí nhớ của bạn thì nó đã kéo dài được khoảng bao lâu rồi?
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ờ, thực ra thì chắc mình để ý chắc tầm đâu đó là 2 tuần trở lại đây nè. Tại vì thường á, lúc mà tụi mình cũng s sẽ hay dành thời gian đi chơi với nhau vào lúc cuối tuần. Thì mình cứ để ý là chỉ là mới 2 tuần gần đây thôi thì, kiểu, ảnh ảnh hông còn, kiểu, lên kế hoạch như trước nữa á bạn. Kiểu giống như như là một cái cách là phải thực hiện cái nhiệm vụ đi cà phê rồi đi về hay đi đi xem phim, đi ăn uống rồi đi về, kiểu giống vậy á. Cho nên là mình để ý là khoảng thường 2 tuần nay là cái thái độ của ảnh nó nó hơi lạnh nhạt, nó hơi xa cách, mà mình không biết là ủa, hông biết là ảnh phải là ảnh c ảnh có người thứ 3 hông hay là như thế nào á bạn. Cho nên là mình cứ hai tuần vừa rồi là mình mất ngủ rất là nhiều luôn á, tại vì mình không biết là phải đối xử đối diện với cái vấn đề này như thế nào hết đó bạn.
Hai tuần, ờ. Ồ! Rồi. Ừm, chà, thấy có vẻ nó cũng hơi căng căng rồi nha. Thì, ờ, bạn cho mình hỏi là 2 tuần gần đây á, gần giữa bạn với cái bạn kia có cái sự kiện lớn gì mà nó nó đang thay đổi hông? Ví dụ như là việc liên quan tới, ơ, công việc nè, hay là gia đình hay là sức khỏe hay là các cái mối bận tâm xã hội chẳng hạn.
Công việc, mình nghĩ là về phần công việc của ảnh á, tại vì hồi trước thì mình cũng có nghe kể là ảnh bảo là dạo gần đây thì là cái mùa cao điểm trong cái công việc của ảnh thì ảnh phải, kiểu, tăng ca nhiều nè, rồi cũng có nhiều cái dự án làm việc. Rồi mình cũng có nghe kể đâu đó là, kiểu, sếp không có hài lòng lắm á bạn, cho nên là, kiểu, cũng phải hay hay bị làm việc thêm giờ, nhưng mà, kiểu, giống như là sếp lúc nào cũng sẽ chỉ chỉ trích hết á, đó, cho nên là mình cũng có nghe s kể sơ sơ vậy thôi. Còn về bên phía mình thì mình thấy là mọi thứ của mình không có cái gì thay đổi quá lớn hết, chỉ là mình cảm thấy là người yêu của mình không còn như trước nữa. Đó, rồi sau đó mình mới cảm thấy là mình mới bị ảnh hưởng trong cái cuộc sống của mình á bạn.
Vậy ha. À, vậy ha. Rồi, rồi mình hiểu rồi. Vậy có nghĩa là cái bạn kia đang có một số những cái trục trặc về về mặt công việc của bản, ờ, còn về phía bạn thì chỉ đang có nghĩa là về phía bạn thì đang cảm thấy là lo lắng và và áp lực vì cái sự những cái sự thay đổi gần đây trong mối quan hệ, đúng hông?
Ừm, đúng rồi, đúng rồi.
Rồi, vậy không biết là, ờ, bạn đã có dịp ngồi xuống và, ờ, trao đổi với cái bạn kia về cái cảm giác này của bạn chưa?
Ờ, thực ra thì mình mình chưa á bạn, tại vì mình đang suy nghĩ là, ờm, nói sao ta, tại vì mình sợ nha, thứ nhất là mình sợ mình ngồi xuống mình chia sẻ mấy cái đó, mà lỡ nha mà ảnh <chuckles> chia sẻ cái vấn đề lý do như là ảnh có một cái mối quan hệ khác hay này kia chắc mình xỉu quá à ờ, mình cũng hơi lo về cái vấn đề đó. Và cái thứ hai á, tại vì bây giờ mình chưa có sắp xếp được hết tất cả mọi cái suy nghĩ trong đầu mình, cho nên mình cảm thấy mọi thứ nó còn rất là nặng nề, và thường thì bất kỳ cái suy nghĩ nào trong đầu mình nó cũng hướng về cái vấn đề là, ảnh đang là người sai, ảnh đang là người thay đổi á. Cho nên là mình sợ cho mình mà ngồi xuống mình nói chuyện mà mình không có khéo léo tinh tế á bạn, mình sợ là những cái lời nói của mình nó cũng khiến cho ảnh tổn thương hoặc, kiểu, khiến cho anh phật lòng á, rồi vô tình nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái mối quan hệ của tụi mình nữa. Cho nên mình cũng chưa mình cũng chưa nói với ảnh, nhưng mà mình cũng có chia sẻ hơi hơi với lại bạn thân của mình á, thì bạn thân của mình nó bảo là, ờ, chắc là <chuckles> chắc là ảnh cũng đang có một cái vấn đề gì đó, mà hông biết là cụ thể như nào. Có nghĩa là giả sử như về mặt tốt nha, thì có thể là do công việc của ảnh bận bộ bận bịu thôi, nhưng mà lỡ mà về cái phía mặt xấu thì lỡ ảnh không không còn thích mình nữa, hay là ảnh chán mình á bạn, cho nên bạn biết mà, đàn ông con trai thì khi mà lạnh nhạt á thì có thể là cũng chỉ là do hết yêu này kia thôi, hoặc là kiếm được một cái cái mối nào khác ngon hơn á bạn. Đó, nói chung là mình cũng có chia sẻ với bạn thân của mình, mà mình chia sẻ xong cái xong mình thấy là nặng lòng hơn nữa á bạn. <laughs> Chắc là mình mình chết quá à, bạn bạn cứu mình với!
À, rồi. Ờ. Ừm. <laughs> Ừm. Rồi, à, bạn đừng lo lắng quá, mình thấy là bạn cũng đã nỗ lực nhiều cho cho cái việc tìm hiểu nguyên nhân rồi. À, thì hiện tại nha, cái mong muốn lớn nhất của bạn cho cái mối quan hệ này nó là cái gì nè?
Ừm. Ờ, mình nghĩ chắc là mình mong muốn là tìm hiểu cái vấn đề là tại sao là ảnh lại như vậy, thì nếu như mà biết được cái nguyên nhân rồi á bạn, thì ít ra thì mình có thể giúp được phần nào thì mình giúp. Và, kiểu như là, phải hiểu được là đối phương đang gặp cái vấn đề gì á, thì mới hiểu được lý do tại sao họ là như vậy á bạn. Chứ nếu mà cứ cứ lạnh nhạt như vậy hoài nha, thì mình cứ sẽ vào cái tâm thế là mình suy đoán hết cái vấn đề này suy đoán tới cái vấn đề kia, cái xong mình, kiểu, bị bị bứt rứt á. Tại vì mọi s cái suy nghĩ trong đầu của mình nó cứ chạy vòng vòng vậy đó bạn, và thực sự là rất là khó để <laughs> để bình tĩnh hay là làm bất kỳ một cái công việc gì đó của mình khác á. Cho nên mình thấy là muốn chia sẻ với ảnh mà, tại vì mình không biết là cái cách phải nói như thế nào cho nó phù hợp á bạn.
Ừm. Ừm, ô kê, ô kê, mình hiểu rồi, bạn cũng đừng trách bản thân nha, ai cũng vậy hết á. Thì, à, à, sau khi mà mình, à, nghe cái câu chuyện của bạn á, thì mình có một vài cái đề xuất như vầy nè, thì bạn nghe thử coi nó có phù hợp với bạn hông nha. Thì ừ, thì hiện tại á, là theo như mình đang hiểu là bạn, ờ, ờ, chưa có một cái ngồi x chưa có ngồi xuống và có một cái cuộc, ờ, trao đổi thẳng thắn với lại cái cái bạn người yêu của bạn về về cái cái cảm xúc hiện tại của bạn nè. Thì thật ra á bạn, mình, ờ, mình thấy là đâu đó bạn cũng đã có một vài cái cái dấu hiệu cho thấy là, ờ, bạn trai của bạn có một cái lý do cũng tương đối là chính đáng để căng thẳng, đó chính là cái chuyện công việc nè. À, hông biết là làm bạn sao nha, chứ thật ra á, là đối với đàn ông con trai á, công việc là một cái mà nói nói thiệt là nó phải chiếm tệ tệ cũng phải, ờ, bảy, tám bảy, tám chục phần trăm cuộc đời của người ta rồi đó, tại vì đúng rồi, tại mình là sống trong một cái văn hóa Á Đông, đúng hông bạn? Đàn ông phải là cái người chăm sóc và, kiểu, cáng đáng cuộc sống nè, thì khi mà bản rơi vô một cái bế tắc công việc á, đàn ông người ta rất là dễ mà căng thẳng, mà hông phải căng bình thường đâu, giống như là, kiểu, căng hiện sinh luôn á. Thì ờ, thì có thể thôi, có thể thôi, là đây có thể là một cái lý do để dẫn tới cái chuyện căng thẳng của bạn kia, mà bạn đó thì do là hai bạn cũng chưa có ngồi xuống nói chuyện với nhau bao giờ, nên bạn đó cũng đã có bao giờ có cái dịp chia sẻ với bạn là bản bản kia bản căng thẳng cỡ nào về công việc đâu, đúng hông? Thì biết đâu đó chính là cái nguyên nhân để cho bạn, ờ, nghĩ là ồ, chắc là còn một cái nguyên nhân khác. Tại vì bạn đang, ờ, ng bạn đang chưa có được chia sẻ là bạn kia bản, ờ, khó khăn như thế nào về cái vấn đề công việc, thì tự dưng nó làm cho bạn cảm thấy là ồ, lỡ có lý do khác thì sao, đúng hông nè?
Ừm. Ừm, ô kê nè. Ừm. Ừm. À, ra là vậy. Ừm. Ừm. Đúng rồi, thì đó! Nhưng mà, ừm, bạn nói như vậy thì để mình thử mình ngồi xuống, mình nói chuyện thử xem. Nhưng mà bạn ơi, thì hổng biết là cái cách mở lời như thế nào á bạn? Với lại bạn nghĩ là nếu mà mình nói về cái cảm xúc nhiều như vậy á, thì bạn nghĩ là anh người yêu của mình ảnh có, kiểu, khó chịu hông? Tại vì khó chịu khi mà phải nói về cảm xúc á, thì bạn thấy như thế nào?
Ừm. Ừm, ừm. Thật ra nha, mình bạn hỏi câu này là bạn rất là đúng hướng luôn, lý do là tại vì đàn ông thường hông có dễ mà chia sẻ cảm xúc như là phụ nữ, cho nên là khi mà người ta đang căng thẳng rồi, mà, kiểu, ờ, hai bạn ngồi xuống và, kiểu, đặt luôn vấn đề là hãy nói về cảm xúc, thì có thể là cái bạn kia bạn sẽ hơi khó để mà bạn mở lời. Thì mình sẽ đề xuất nha, nếu như mà bạn, ờ, bạn, ờ, cảm thấy là bạn có khả năng á, thì bạn hãy thử mở lời bằng cách là, ờ, hồi này bạn cảm thấy là cái bạn kia đang hơi hơi căng thẳng, thì hổng biết là có cái điều gì mà, ờ, bạn kia có thể chia sẻ được với với bạn hông? Ờ, thì đó sẽ là một cách hay để bạn mở lời, giống như là nó nó làm cho cái bạn kia cảm thấy giống như là hổng phải đang bị tra học tra tra khảo, mà là bạn kia đang được hỏi thăm, quan tâm gì đó. Thì, ờ, sau rồi bạn có thể dẫn dắt câu chuyện là, à, thì do là hồi gần đây bạn thấy bạn kia hơi căng thẳng nè, và nó cũng khiến cho bạn căng thẳng theo luôn mà bạn hổng dám hỏi, tới cái thành ra bạn cũng suy nghĩ nhiều, cho nên là hổng biết là, ờ, có cách nào để hai hai đứa mình nói về chuyện này hông. Thì đó sẽ là một cái cách hay để bạn bắt đầu đó, bạn thấy sao nè?
À. Ừm, đúng rồi. À, ô kê, ô kê, nghe hay đó bạn. Nó cũng, kiểu, mượt mà hơn để bắt đầu cái câu chuyện. <laughs> Thay vì mình hỏi thẳng trực tiếp về cái cảm xúc của ảnh, thì có thể là như bạn bảo á, thì có thể là hơi bị, kiểu, căng thẳng quá mức, rồi cái xong vô tình thì người kia sẽ trở nên phòng vệ, cái xong cuối cùng là cả hai lại trở nên căng thẳng và không có chia sẻ được cái gì hết, ừm. Ờ, nhưng mà bạn cho mình hỏi chút nha, ờ, nếu như mà, kiểu, tụi mình chia sẻ với nhau rồi á, và bạn nghĩ là ví dụ như cái vấn đề là về công việc đi ha, thì bạn nghĩ là mình có thể giúp ảnh được cái gì? Ví dụ như là hỏi thăm, hỏi han thăm thăm hỏi nhiều hơn hả? Hay là có bất kỳ cái điều gì mình có thể giúp ảnh được hông?
Ừm, chính xác, chính xác. Chính xác. Ừm, thật ra nha bạn, thì, ờ, về mặt kỹ thuật thì bạn sẽ hổng giúp gì được cho cái bạn kia, cho công việc của bản hết, nhưng mà thật ra bạn có thể giúp rất nhiều thứ luôn, có nghĩa là bạn chỉ cần lắng nghe thôi là được. Đó là mình, ờ đó là một cái điều mà mình mình nghĩ là đa số đàn ông đều muốn, có nghĩa là được lắng nghe, vậy thôi. Tại vì thường á, đàn ông hông có xu hướng chia sẻ cảm xúc với nhau, <laughs> cho nên là, ờ cho nên là cũng hổng có ai để chia sẻ cảm xúc hết, cho nên nếu mà bạn có thể lắng nghe bạn kia thì đó sẽ là một cách rất là hay, để bạn, ờ, bạn giúp cho bản, ờ, cảm thấy khá hơn. Đó, thực ra thì chỉ có cần vậy thôi đấy, chứ cũng hông có cần là bạn phải hiểu công việc của người ta hay gì đâu.
À. Ừm, ô kê, mình hiểu rồi nè. Vậy, ờ, chắc là, ừm, ừm, có cái gì để mình có thể bắt đầu ngay được hông bạn ha? Chắc là bạn cho mình xin thêm một vài cái tip nho nhỏ đi.
Ừm. Ừm, thì, à, hồi nãy mình nói câu chuyện là hai bạn ngồi xuống nói chuyện với nhau, đúng hông? Thì bạn có thể chọn một buổi tối nào đó mà tương đối thoải mái cho hai bạn thôi, một buổi tối trong tuần hay gì đó, ờ, hai bạn có thể là rủ nhau đi chơi hay là có một cái hoạt động gì mà cả hai cùng yêu thích nè, đó, để cho nó giảm cái cái mức độ căng thẳng xuống, xong rồi nó sẽ dễ hơn để mà bạn có thể mở lời, hỏi về, ờ, những cái vấn đề khác, về về công việc của bạn kia hay là về cảm xúc của bạn. Đó, thì tất cả nó nó phải, ờ, gọi là, thiên thời, địa lợi một chút xíu, đúng hông? Đó, chứ hông thể nào mà lúc mà đang căng thẳng quá trời căng thẳng, cái bạn đề cập đến những vấn đề đó nó sẽ rất là khó mà trôi chảy được. Thì mình thấy là những cái đề xuất này là nó đang khá là thực tế với lại cái tình huống của bạn đó, thì bạn thấy sao nè?
Ừm. Ừ. À, ô kê, mình thấy ổn, rất là ổn luôn á! Chắc là để mình, à, mình sẽ đi theo cái kế hoạch này, tại vì thực ra nghe nó rất là logic và nó hợp lý với hoàn cảnh hiện tại của mình. Và mình cảm thấy rất là nhẹ nhõm sau những cái chia sẻ này, thực ra thì mình rất là cám ơn bạn rất là nhiều nha.
Ừm, ô kê, rất là mong mình sẽ giúp được cho bạn nha, bye bye bạn nha!